Mình hiểu. Trời ơi, giờ đúng là cái thời buổi giờ cũng khó khăn, đúng hông bạn? Có việc là mừng rồi, đúng hông? Đấy. <chuckles> Vậy thì, à, như bạn nói
Ừm. Khó. Đúng rồi, nhiều khi bây giờ nha, sếp sếp giao một cái việc gì đó là mình cũng phải là nhận chứ hông dám từ chối nữa.
Chắc chắn rồi, có quá là nhiều những đối thủ cạnh tranh ngoài kia, đúng hông bạn? <laughs> Có rất là nhiều thay thế người sẵn sàng thay thế bạn mà, đúng hông? Đấy. Vậy thì, à
Sợ mất việc. Hoàn toàn đồng ý luôn.
Như bạn nói á, là là sẽ có những cái lúc mà bạn bận rộn như vậy, vậy thì bạn cũng có nói có một phương pháp, vậy thì cái phương pháp đó sẽ là gì để mà giúp bạn trở về với hiện tại hay vậy?
Ừm. Ừm. Ờ, mình cũng là một cái người mà, ừm hay, a, đi chùa á bạn. À.
Ừm, hay nha. Tĩnh tâm, đúng hông bạn?
Thì, à đúng rồi. Nhưng mà khi mình đi chùa á, thì mình gặp một số vị sư thầy ở trong chùa á, thì họ có chỉ mình một cái số phương pháp để mình giữ chánh niệm á, cũng khá là hay luôn á.
Ôi, nghe hay đó! Vậy là khi mà vào chùa là mấy cái sư này là sẽ chỉ bạn luôn, hay là bạn bắt buộc phải lại nói chuyện với sư để sư cho giải pháp cho bạn?
Ừ. Ừm, rồi, cái việc mà đi chùa là đi từ nhỏ rồi cơ, chứ hông phải là bây giờ đâu, nên là đúng rồi.
Ồ! Có kinh nghiệm, <chuckles> là cũng quen mặt những cái sư thầy ở trỏng rồi ha?
Quen hết rồi, bây giờ là vô là như, a, như như như nhà của mình luôn á chứ, ừ, chứ hông phải là là mình đi chùa xa lạ đâu. Nên chùa cũng gần bên nhà mình luôn, đó, ca xê kế kế bên luôn. Ừm. <laughs>
Hay quá! Như người thân, ừ, đó. <laughs> Mình hiểu rồi. Vậy thì quá là tốt luôn. Vậy là thành vậy là nếu mà nói thẳng ra, nếu mà nói tóm lại á, là nếu mà bạn có vấn đề gì, bạn cũng sẽ có thể đến chùa để mà tìm giải pháp, nhờ sự giúp đỡ từ các sư, đúng hông?
Đúng rồi, đó là chỉ là một, gọi là, một phương pháp, ưm, mà sâu cái, gọi là, cuối tuần hoặc là là là cuối tháng <chuckles> thì mình mới gặp thôi, chứ mà để mà, gọi là, thường xuyên thì phiền mấy thầy lắm bạn ơi.
Cùng phiền thư đúng rồi, phiền sư lắm. Và bạn nói là sư cũng đã cho bạn vài cái giải pháp để mà trở về với hiện tại để tĩnh tâm rồi nè, bạn kể vài giải pháp cho mình nghe đi.
Ừm.